あの、普段って晩御飯はどうやって決めてらっしゃいますか？
私はですね、1週間分の献立を月曜日から金曜日までの献立を作っておいて、で、日曜日に買い物をして全部買い物しちゃいます。
はい。 あ、じゃあ、1度に買い物をして、えっと、作るのも1度に作られてるんですか？
うん。 いや、作るのはもちろん、あの、毎日作ってるんですけども、例えば、もう、主菜、副菜、副菜、お味噌汁、ご飯っていう感じで全部決めて、で、その分を買い物してます。副菜の分も全部入れて。
ああ。 はい。 じゃあ、その、お買い物行く前に、晩御飯、来週どうしようかなみたいな感じで、内容を決めてから行かれてるんですか？
うん。 うん。 そうですね、暇な時に、なんか、こう、月曜日から金曜日までっていう風にノートを作ってるんですよ。「夜ご飯」みたいな感じで。で、それで、うん、それで暇な時に、あ、そういえば月曜日はこれにしよう、あ、そういえばあれも食べたいな、これにしようとかっていう風にやってけば、こう、週末には、もう、決まってるので、週末は一切作らないので。で、月曜日から金曜日、うん、平日だけそうやって決めてますね。
うん。 へえ。 すごいですね。はい。 あ、そうなんですね。 えっと、週末の晩御飯はどうされてるんですか？
うん。 もう、週末は、もう、食べますね、外で。外で食べるか、もう、ほんと夜ご飯だったとしても、ほんとにそうめんとかっていう感じですね。
あ、そう、外食をされ、はい。 うん。 あ、もう、手がかからないものを作るか、もしくは外に出かけられるってことなんですね。
うん。 そうですね、もう、お買い物のいらない、ほんとに、もう、うどん、冷凍うどんとか、なんか、そうめん、それぐらいですね。たとえ作ったとしてもほとんど作らないですよ、週末は。
うん。 へえ。 あ、そうなんですね。その、晩ご飯のペースっていうんですかね、その、週末は作らないで、月曜から金曜は、えっと、作るとかっていうペースはいつ出来上がっていったんですか？
うーん。 うん。 うん。 うん。 うん。 あの、作る私が決めました。なんでかっていうと、私しゅあの、平日に出かけるのがあんまり好きじゃないんですよ。結局週、う平日に、なんか、出かけて帰ってきてお風呂入ったらもう寝る、寝なきゃいけないじゃないですか。自分の時間がないじゃないですか。もう、そういうのがすごく嫌なんですよ。だから
ああ、はい。 なるほど。 <laughs> あ、忙しいはい。
うん、うちに帰って食べたいんですよね、平日は。だから、ちゃんと作って決めてます。うん。
なるほどですね。でも週末は、ちょっと、時間の余裕があるから、その辺は自由にしたり、もう、なるべく作らなくていいようにされてるってことなんですね。
うん。 うん。 そうですね、週末はもう作らないって、もう宣伝してあるんで作りません。
うーん。 あの、そのノートを先ほどおっしゃってたかと思うんですけど、え、ノートっていうのはあれですか、そのレシピを見かけた時に書き込んでるんですか？それとも、あ、あれ食べたいなとかっていうのが浮かんだ時にその何て言うんですか、題名だけ書いてるっていうか、料理名だけ書いてるんですか？
うん。 うん。ああ、そういう感じですね。例えば、なんかシャケの炊き込みご飯が食べたいなって急に思ったとしたら、なんか月曜日、そう、シャケの、あの、炊き込みご飯とかって書いといて、で、そうするとなんか副菜が勝手にこう自分の中で何個かレパートリーある中で考えてっていう感じですね。で、その時にそう、火曜日シャケだから次の日はなんか鳥食べよっかなとか、そういう感じですね。うーん。
うーん。 美味しそう。うん、うん。 なるほど。 ああ、じゃなんかそのパーンみたいな、シャケご飯だけじゃなくてそれが浮かんだらノートに書く時に、その前後とかその添え物とかも少しあの考えて、もう書き込まれてるってことなんですかね。
うん。 うん。 うん。 うん、もう、副菜込みで全部考えます。買い物する時も、もう、副菜の分も全部入れて考えて、で、その分も買い物し
あ。 すごいですね。じゃ、汁物もそこでよごおかずに合わせて決めてるって感じですか？
いえいえ。 そうですね、だいたい、ま、お味噌汁は、まあ、好きな、なんか、具材が、家族がとか私が好きな具材をただ入れるっていう感じですけども。
うーん。 うん、なるほど。それって、あの、家族からはどういう評判なんですか？
うんうんうん。 いや全然、あの、なんか、いいよっていう感じで、まあ、でも家族って、なんか「晩御飯何食べたい」とか聞いても結局わかんないんですよね、自分が食べたいもの。だから
あ、そうなんですね。 はい。 <laughs> そういうのよく聞きますよね。「何食べたい？」「わかんない」って言って。
ええ、わかんないんですよ。そうなんですよ、何でもいいって絶対言うんですよ。だから私が、もう、出したものを美味しく食べてるっていう感じです。1回も嫌だとか言われたことはないので、多分大丈夫なんだと思います。うーん。
ああ。 はい。 あ、そうなんですね。う例えば、じゃ、ご家族から時々はリクエストがあるかなとか思うんですけど、全くリクエストないんですか？はい。
ああ、うーん、あります。あの、韓国料理のチゲってあるじゃないですか？ちょっと辛いスープ。
うん。 ありますね。 うん。
あれが好きな家族がいて、言われるんですけども。
はい。
なんか週に1回言ってくるんですよ。週に1回は、私が飽きるんですよ。だから月に1回ぐらい「あ、わかった。今度作っとくね」って。私、絶対あんまりノーとは言わない方なので「わかった、作っとくね」って言ってやらないんですよ。<laughs> <sniffs>
<laughs> あ、そうなんですね。 はい。 <laughs> でも、ちょっと忘れかけた頃に、あの作った、とくあの、おっしゃってたみたいに月に1回ぐらいはその作ってあげてっていう感じなんですね。
うん、うん。 うんうん。 そうですね、そんな感じかなと。こあの、なに、そお惣菜とかも買わないタイプ別にそれが悪いとかではもちろん全然ないんですけども、ただ単に私が惣菜は使わないタイプなので、自分でなんかチャチャチャとこう作れるものを考えるっていう感じですね。
ああ。 うん。 はい。 へえ、じゃあ、もう平日はそうやってご自身が考えられたもの大体作られてるっていう感じなんですね。
うん。うん。 うん、もう確実に何かの特別な用事がない限りは、絶対に作ります。
うーん、ご自身としてはそのペースになってどうですか？今そのノートにつけられて、それを週末お買い物して、で、うん、月曜日から金曜日までそれを作って、週末は自由みたいな感じで。
うん。 うん。 うん。 うーん。 うんうんうん。いや、私はうん。私は、すごく私には合ってるなと思うので、毎日買い物に行くのもめんどくさいし、毎日なんかスーパーに行ってどうしようって考えるのもいやだし。だからもう、それがもう、週1週間分を考えるのが習慣になってもう何年にもなるから、もうすごくうん、合ってますね。ただ、先ほどおっしゃったように家族からのリクエストっていうのがたまにあって、前にラザニアがすあの、好きな家族がいて、なもうほんとにもう、最後もう見たくもないってなったんですけど、もう何年も毎週作ってました。
結構気に入ってます？はい。 はい。 あ、そうなんですね。 はい。 うん。 うーん。 <laughs> あ、毎週作ってたんですね。
毎週作ってたんですよ、ほんとに。でも、もうこっちはもう飽きるから、もうあのそれとは別に、私はもう何年か経った頃には、もう違うものを私は私で作ってたんですよ。
すごい。<chuckles> はい。 あ、そうなんですね。もうメニューを変えちゃっていたっていう。
うーん。 あたしの個人のやつは変えてました。でもその家族のメンバーはにはずっと毎週作ってました。
はい。 え、あ、すごいですね。じゃ2種類作ってたって、こう、感じですよね。
はい、でも自分の分はもうほんとにしょうもないご飯ですよ。ほんとにウィンナーと卵焼きとかそんな感じですよ。<laughs>
<laughs> ほんとに食材、冷蔵庫にあるものでかパッと作れるものにされてた感じですね。
なんですけども、あたし先ほど言ったように1週間分決めてるので、余らないんですよ食材が。
うん。 ああ。 すごいですね。なかなかはい。
あたし日曜日に空っぽなんですよ。
ああ、すごい。なんか冷蔵庫の中を使い切るの難しいって声、結構世間ではあるかと思うんですけど、それはすごいですね。
うん。うーん。ああ、うん、うん、うん。いやもう作り使い切っていくのであんまりイレギュラーなものがあったりすると、それを買いに行かなくちゃいけないのも嫌なんですよ。だからもうほんとに、例えばもうラザニアの <chuckles> なんだろう、こう、ミートソースで何かするとか、そういう感じですかね。あとはもうほんとにほんとにウィンナーと、ま、卵はいっつもあるのでそれをだからウィンナー卵焼き丼みたいにして食べるっていう感じですかね。
うん。 ああ。 うん。 なるほど。 はい。 うーん。 じゃ、そのなんか結構はっきり、これは面倒くさい、これならできるっていうのがはっきりされてるじゃないですか。なんか以前はその今のスタイルじゃなくて、例えば週に何回か、あの、買い物に行ってたとか献立その日に決めてたとかそういう時期もあったんですか？
うん。 うん。 うん、うん。 うん。 うーん。 献立をその日に決めるっていうことはなかったかな。前はお買い物に行って2、3日分を作ってたんですよ。
ああ、はい。 うーん、なるほど。
で、2、3日分を作って、またなんか買い物に行って2、3日分作ってっていうことになったんですけども、ま、家族の仕事とかいろいろなものが変化して、で、平日はもう月金働くっていう家族メンバーがいるので、それに合わせて月金はもうしご作る、土日は作らないっていう風に決めました。
はい。 うん。 うーん。で、もう買い物もまとめて週に何回かいくわけじゃなくて、1 回しか行かないで、使い切って次買うみたいな感じですね。
うん。 うーん、そうですね。ただなんか、あたしのお友達で結構いるんですよ、金曜はカレーっていう人、ほんとに。
うーん。 はい。 あ、そうなんですね。金曜のカレー、毎週なんですかね。
結構いるんですよ。そう、毎週。でもあたし毎週だと絶対飽きちゃうと思うので、私は月に1回ぐらいカレーを作るんですけど、でもそういう決まりってすっごくいいなって思ったのを覚えてます。
うん。 はい。 うん。 あ、もう決めちゃってるから考えなくて済むっていう意味でのいいですねってことですか？
うん、ま、それもあるし、みんながそれを喜んでるわけじゃないですか。だから、うんうん、いや、決めるのは私全然苦じゃないんですよ、夜ご飯の、そのそうなんですよ。メニューを決めるのは全然苦ではないので、献立は、もう、楽しくやってるので全然苦ではないんですけど、その、金曜日はカレーっていうなんだろう、家族の決まりごとみたいなのがあるっていうのがすごくいいなって思ったんです。
うん。 確かに。 あ、そうなんですね。うーん。 はい。 うん。 ああ、逆に家族の決まりごとってないんですか？晩御飯に関してとかっていうのは。
ないですね。もう、私が、きふ、ただ決めてるので、私そういう多分決まりごとがあると、ちょっと、飽きちゃうと思うんすよ、夜ご飯が。
あ。 <laughs> はい。 うーん。
うん、で、結局私が食べたいかどうかなので。あ、そうなんですよ。だから、た家族の中で煮物が好きな人がいるんですけど、私が煮物好きじゃないから、煮物はほんとに年に2回ぐらいしか作りません。<laughs>
はい。 うん。 <laughs> 好きとは聞いているけど、もう、自分の好みで献立も決めて作ってしまうっていう。
うんうん。 うん。 うーん、結局自分が好きじゃないと、なんかね、作る気にもならないし別に作ってももちろんいいんですけど、こあの、ラザニアみたいに。でももういっかなと思ってやめてます。
うん。 はい。 うん。 なんか、その、先ほどから伺ってると、その、めんどくさいけど、これはできるっていうのがパキッて分かれていて、なんか、そういうのを自分の計画、うーん、あ、なんていうんですか、正確にその計画を、スパッと合わせられると、カスタマイズできるとこの晩御飯を決めるとか作るっていうのは全然苦じゃなないって感じですか？
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 そうですね、もう、そうやって決めてるから1日の、こう、なんだろう、時間割とかもそうなってるし、だからそれを中心に、まわ中心にではないですけども、こう、時間割をなんとなく、なんとなくで決めて、何時から何時までっていう風にはもちろんやってないですけども、だいたい決めてるので、なんでも私めんどくさがりなので全部決めたいんですよ。めんどくさいからこそ、ちゃちゃっとやりたいんですね。
うん。 うんうん。 はい。 ああ。 うーん。
めんどくさくって後で、あ、やらなきゃってずっと思ってるのがすごく嫌なので、全部先にうん、やっちゃいます。
そうなんですね。 でも、なんか、あの、世間の料理担当、家族の中での料理担当のお話を聞くと、やっぱり、作るの自体がめんどくさくなる日もあるっていうのを、あの、聞いたりするんですけど、そういうことは、ま、もう決まっていることをこなすってことはそんなには苦にならないんですかね。
うん。 うんうん。うん。 ああ。 うんうん、うんうん。 うーん、私の中では、もう、なんか、そうですね、なんか、例えばなんだろう。お茶を飲む、<chuckles> なんか、仕事に行く、ちょっと、今日は用事を足しに行くのと同じぐらいな感じのいちにちの時間割の中に入ってるので、めんどくさいって思ったことはないかな。でも、そうやって思う人がいるっていう気持ちはわかります。
うん。 はい。 ないんですね。 あ、気持ちは分かるけど、ご自身は体験されたことない。
すごくわかる。うん。 うんうんうん。ま、実際だってめんどくさいじゃないすか。30分、1時間かけて作って、あの、なんか、5分で終わるじゃない5分10分で終わるじゃないですか。そう、それを毎日毎日、毎日毎日続けないといけないわけですよね。それはやっぱりめんどくさいって思って当然だっていうのはわかります。
うーん。 はい。 ですよね。食べ終わってしまう。<laughs> うん。 うーん。じゃ、土日もそうやって、その、わ土日はそや決まってないってことだったんですけど、それは、その、その日の気分に合わせて決めてるんですか？
うん。 うんうん。 それは、もう、あの、土日の、あの、なんか、外で食べるのがすごい楽しみなんですよ、私は。
あ、土日の、じゃあ、晩御飯はその、今まで、こう、調べてきたお店に行くぞとか、あれを食べようみたいなのを楽しみにされてんですか？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
へえ。 なるほど。
うーん。
じゃあ、うまいこと週末で、こう、発散させてというか、自分を満たしておいて、月曜日から金曜日はそうやって晩御飯を決めて作るっていうことをこなされてるって感じなんですね。
うんうん。うん。 そうですね、だからいっつも言うんですよ。「誰かが出してくれ作ってくれて出してくれて洗わなくていいご飯って最高」っていっつも言うんですけど。
<laughs> あ、ご飯を食べに行かれた時。
そうですそうですそうです。
そうですよね。
うーん、そういうご褒美がないと、やっぱりやってられないですよ、多分。
うん、そうですよね。じゃ、その、行った時に、あ、美味しかったなっていうのはお家でまた、ぽこの晩御飯に作ってみようとかになるんですか？
うーん。 あんまりなんないですね。それは、やっぱり、外食の楽しみに取っておきたい。
うーん。 ああ、なるほどですね。
例えば私、あの、揚げ物しないんですけども、外で例えば、なんだろう、ま、夜ご飯はあれですけど、例えば朝ごはんとか、あの、まあ、昼ご飯とかに唐揚げ定食食べに行こうとかっていうのも楽しみだったりするんですよ。自分で、か揚げ物をしないから。
うん。 うん。 は、そうなんですね。あ、いいですね。でも、そうやってちゃんと使え外と、なんか、家庭内を使い分けているからこそ、計画的に月金はしっかりやるっていうのが、なんか、機能はされているような気がしました。え、今日はほんとに楽しいお話を聞かせていただきましてありがとうございました。
うん、うーん、ね。 うん。 うん。 うーん、そうですね。 私も話しできて楽しかったです。ありがとうございました。失礼します。はい。
ありがとうございました。